अच्छा, तो मतलब अगर आप कभी बाहर का ख़ाते भी हो तो उसे अ, ढंग से पचा नहीं पाते?
हाँ जी, देखिए कि अगर मैंने बस थोड़ा बहुत भी ख़ा लिया ना फ़िर भी मेरी तबीयत ना थोड़ी-बहुत क ख़राब ही हो जाती है। चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ अगर मैंने 1 प्लेट भी ख़ा लिया ना फ़िर भी मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तो ये नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बस कभी-कभी ख़ा लेती हूँ लेक़िन उसी में भी मेरी ख़राब हो जाती है।
हुँ, हुँ। हुँ। अ, मतलब कि अ, कहने का मतलब है आपको सूट तो नहीं करता वो ख़ाना-पीना परंतु आप ख़ुद को फ़िर भी रोक नहीं पाते।